Ôi! Dạo gần đây á, mình rất là muốn duy trì cái thói quen tập thể dục luôn, tại vì bạn biết sao hông? Là sắp tới Tết rồi đó, mình muốn hả giảm cân một chút xíu để mà, ờ, Tết á, mặc áo dài chụp hình cho nó đẹp nè. Nhưng mà mỗi lần mà mình tập một xíu á, là mình lại hông có động lực để mà duy trì đó bạn. Kiểu như là, mình đã thử rất là nhiều lần trước đây rồi nha, là chẳng hạn như là tập được 2-3 tuần cái là mình ngưng. Cái mình, ờ, mình nghĩ là, ờ, thôi mệt quá, tại vì tập được 2-3 tuần rồi mà cho mình, ờ, nghỉ giải lao 1-2 bữa. Cái từ 1-2 bữa nó thành 1-2 tháng luôn, cái mình hông có tập lại luôn. Kiểu, nó bị chán chán mà nó hông có động lực sao á, bạn ơi. Rất là khó để mà duy trì cái thói quen tập thể dục đối với mình luôn á. Thì hổng biết là bạn có những cái, ơ, chia sẻ cũng như là lời khuyên nào dành cho mình hông?
Ừm. Ồ! Thì như vậy. Ừm. Ừm. Ừm, mình thấy ở đây thì bạn cũng đã có một cái mốc thời gian cụ thể là bạn muốn nà tập làm sao để đến Tết, đúng không? Mình có một cái thân thình nó nó, a, săn chắc và nó gọn gàng, đúng không? Với cả thứ hai là chỉ có cái là bạn, à, chưa biết tập như nào cho nó hợp lý này. Thì không biết là bạn đang tập thì một tuần thì bạn sẽ tập mấy buổi và bạn đang dành những cái thời gian tập nó như thế nào?
Ừm. Đúng rồi đó. À, hồi trước đây đó nha, là mình, ờ, vừa có chạy bộ ở ngoài công viên nè, và mình cũng có tập gym luôn. Thì lúc mà mình còn, ờ, gọi là, còn có nhiều động lực mà còn siêng đó, là một tuần á mình sẽ ráng tập từ 3 cho tới 4 buổi nè, và mỗi buổi như vậy á là mình sẽ tập 1 tiếng nha. Nhưng mà dần dần, dần dần á, nó cứ rụng dần à bạn ơi. Có tuần á thì mình tập có 2 buổi à. Xong rồi đôi khi á là cuối năm này bạn, công việc của mình bận rộn hơn nhiều á, và đôi khi là phải tăng ca thêm buổi tối nữa, cho nên là mình cũng không có thời gian để mà, ờ, tập luyện. Thì nh những cái hôm như vậy, kiểu, rất là cạn kiệt năng lượng, khi mà công việc nhiều và bận rộn đó. Rồi mình cũng hông có động lực để mà tập luyện luôn, rồi có khi là mình nghỉ 1-2 tuần liên tục luôn đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, vậy thì cái rào cản lớn nhất để mà m khi mà bạn tập ấy, thì nó sẽ là những cái gì? Tức là nó là thời gian, bạn không có thời gian để tập, hay là bạn đang quá mệt mỏi vì công cái công việc của bạn, và hay là những những cái việc tập tành đấy nó khiến cho bạn chán nản, nó nó càm cho bạn, kiểu là, cảm giác đau đớn, kiểu nó đau mỏi cơ ấy. Thì không biết là cái nào sẽ là cái yếu tố mà rào cản lớn nhất hiện tại của bạn?
Ừm, có thể nói là, ờ, về rào cản á là tất cả những cái rào cản mà bạn kể luôn đó. Nhưng mà lớn nhất á mình nghĩ là do cái vấn đề, ờ, tâm lý đó bạn, kiểu như là, kỷ luật đó. Tại vì, ừm, trước đây mình cũng có tập, ừm, tập rồi nhưng mà nó không có được đều, nó cứ lai rai, lai rai vậy à. Tại vì mình cứ muốn là, ờ, giảm cân nè, phải là tập cái là ốm mà đẹp liền giống như là người ta vậy đó! Mà mình cứ tập được một thời gian ngắn xong rồi mình thấy là "Ôi! Sao hông có thay đổi gì hết, mà tập còn mệt mà hông được cái gì hết! Vậy thôi khác gì hông tập đâu." Với lại, kiểu, đôi khi là mình bị lười quá đó bạn. Rồi cũng đúng là có nhiều hôm cao điểm á thì mình bận quá mình không có thời gian nữa. Rồi có những ngày á mà khi mà mình, ờ, chạy bộ ngoài công viên đó mà mà, kiểu, mình sung, mình ráng, mình ráng chạy thêm một xíu đó thì bạn biết sao hông? Nó bị đau đầu gối, giống như là chấn thương vậy đó. Ừm, thì mỗi lần mà chấn thương nhẹ như vậy đó thì mình lại nghỉ, đó mà nghỉ á thì nó lại có cái đà nghỉ tiếp, nghỉ tiếp giống như là bị trì trệ vậy đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, vậy luôn! Ừm, ừm. Ừm, ừm. Rồi, mình hiểu. Vậy nhá! Khi mà bạn tập như vậy á thì có ai là người hỗ trợ bạn không? Hay ví dụ như, kiểu là, có bạn bè để tập cùng này, hay là có người thân, gọi là, động viên để tập cùng hay không?
Ừm, hiện tại á thì mình chỉ tập có một mình mình thôi à. Kiểu như là, mình tập ở công viên hay là tự, ừ, tập gym á, thì cũng chỉ có một mình mình tập thôi à bạn. Với lại mình có, kiểu, ơ, đeo một cái, a, đồng hồ điện tử á, thì mình hay là, ờ, theo dõi những cái, ơ, chỉ số ở trên đó khi mà tập thôi. Chứ mình cũng hông có tập chung với ai hết nè.
Ờ. Ừm, vậy nhá. Tức là mình thấy rằng là bạn muốn đến Tết là có một thân hình nó thon gọn này, thì cái mục tiêu của bạn á, từ giờ đến Tết là bạn giảm được cân hay là bạn muốn duy trì cái vóc dáng hiện tại.
Ừm, chắc là cái mục tiêu lớn nhất á, là mình muốn duy trì được cái thói quen tập thể dục đều đặn đó bạn. Tại vì từ giờ tới Tết thì, ờ, chắc là cũng không có đủ để mà lột xác ngoạn mục ha. Nhưng mà, ừm, mình có thể, a, duy trì được cái việc tập nè, từ đó thì cải thiện, ờ, sức khỏe của mình đó. Mà tập luyện xong mà mỗi lần mà đẫm mồ hôi á, thì cũng cảm thấy rất là thoải mái dễ chịu nè. Thì nếu như mà, ừm, đạt được hết những cái mục đích đó như mình muốn á, thì mình nghĩ là cái việc giảm cân là nó cũng không có quá là xa vời á.
Ừm. Ừm, rồi, rồi, mình hiểu rồi. Thì bây giờ bạn là chỉ muốn, ơ, duy trì cái vóc dáng hiện tại thôi ha, chứ cũng không phải là để, gọi là, ép cân, hay là mình cần phải có một cái cái cái, ừm, cái cơ thể nó ừm, giảm cân từ từ ha. Rồi, mình hiểu vấn đề này rồi. Thì thật ra ấy, thì mình thấy rằng là có thể là bạn đang có một cái mục tiêu nó rõ ràng, nhưng có thể là cái đường hướng mà bạn làm nó chưa được, ờ, gọi là, ờ, rõ ràng cho lắm. Tại vì thật ra là bạn muốn là đến Tết là mình có thể là có một cái thân hình thon gọn đấy, nhưng mà tại bạn lại không có một cái lịch trình cụ thể, tức là bạn cũng không có một cái, ừm, cái việc, như kiểu là, bạn bạn phải có một cái cần phải có một cái, như kiểu là, cái thời khóa biểu, hay thời gian biểu để mình mình cần phải tập vào những cái khoảng thời gian nào, hay là những cái ngày nào mà mình tập, những ngày nào mình nghỉ ấy, thì nó xen kẽ nhau, nó sẽ rất là hợp lý. Ví dụ, như kiểu là, mình thấy rằng bạn tập, như kiểu là, mấy ngày xong rồi sau đấy bạn thấy bạn đau, bạn thấy bạn mỏi và sau đấy bạn nghỉ, có thể là bạn định nghỉ 2-3 ngày nhưng mà thay vì cái việc là nghỉ 2-3 ngày thì bạn lại kéo dài, đúng không?
Ừm, kiểu, giảm cân từ từ á. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Đúng rồi, nó trì trệ ra luôn, mình nghỉ cả tuần luôn.
Ừm. Thì đấy. Thế nên là bây giờ bạn cần phải có một cái lịch làm sao để xen kẽ, có thể là một tuần cũng chỉ tập khoảng tầm 3-4 ngày thôi, không cần phải tập nhiều thì nó vẫn vẫn có thể duy trì được rồi là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là, ờ, khi mà bạn đi tập ấy, có thể là bạn sẽ cần có sự hỗ trợ từ những cái người bạn xung quanh này, hoặc nếu, ừm, mà dư giả kinh tế thì bạn cũng có thể, gọi là, ừm, thuê PT thì không biết là bạn đã từng nghĩ đến cái phương án là thuê PT bao giờ chưa?
Ừm, chà, mình hiểu hai cái điều mà bạn, ờ, mới chia sẻ đó nha, kiểu như là, tập á là mình phải có mục tiêu và cái, a, lộ trình rõ ràng để mà mình, gọi là, bám theo cái, a, mục tiêu đó, đúng hông? Hổng có bị, ờ, nghỉ dở giữa chừng nè. Còn việc thuê PT á thì, à, thật ra là nếu mà thuê PT trực tiếp ở phòng tập á thì nó hơi nhiều tiền, nhưng mà gần đây á mình thấy là nó có rộ lên cái, ơ, cái hình thức mới đó là PT online đó bạn, là người ta vẫn theo dõi mình nhưng mà, ờ, online thôi thì nó cũng nhẹ tiền hơn kha khá, thì có thể là trong tương lai là mình sẽ cân nhắc cái, ơ ừm, tìm hiểu thêm về cái này xem sao, để mà dù gì thì có người kèm cặp thì cũng sẽ có động lực để mà duy trì tập thể dục hơn nè.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi này. Thì thật ra cái này thì nó cũng sẽ là một cái phương án mà bạn có thể, gọi là, suy nghĩ để mà mình có thể là, ừm, tính tính toán đến cái vấn đề này ha. Nhưng mà mình mình thấy rằng là cái quan trọng nhất ấy phải là xuất phát từ ý thức của bản thân là b cũng phải xác định được một cái mục tiêu rõ ràng là, ừ, đến Tết là giữ được cái vóc dáng này, hay là giảm được bao nhiêu cân, nó cần phải rõ ràng hơn ha. Tức là mình thấy thì vừa nãy bạn cũng nói là bạn muốn là giảm cân, nhưng mà bạn lại không nói rõ ràng là bạn giảm bạn muốn giảm bao nhiêu cân, ừm, chưa có cụ thể thì thật ra là khi, à, bạn muốn có một cân nặng cụ thể khi mà đến Tết chẳng hạn ấy, thì bạn sẽ chia ra thành từng tuần. Tại vì th có thể thời gian từ giờ đến Tết nó không còn nhiều, nó chỉ còn có khoảng tầm vài tháng thôi thì mình có thể chia ra thành từng tháng, mỗi tháng là mình muốn giảm bao nhiêu ký, mỗi tuần mình thì mình ấy giảm bao nhiêu lạng chẳng hạn. Thì thật ra là nó nó sẽ rất là nó sẽ rất là, kiểu, là mình sẽ có một cái mục tiêu nó rõ ràng hơn này và mình cũng sẽ, gọi là, có ý thức và trách nhiệm hơn với bản thân ấy. Chứ thay vì cái việc là, như kiểu là, mình muốn giảm cân nhưng mà tuần này mình tập và tuần sau mình lại ăn uống tẹt ga, thả ga ấy thì nó cũng rất chi là, kiểu là, nó không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu, hay nó không thể nào mà, gọi là, ờ, kiểu, để cho mình một cái thói quen được ấy, đúng không?
Ừm. Ừm, chưa có cụ thể ha. Ừm, mình hiểu nè. <laughs> Ừm, mình hiểu nha. Ừm, đó, như cái cái cái chuyện mà ăn uống tẹt ga như bạn nói là, ờ, kiểu như là, rất là phổ biến trong cái, ơ, giai đoạn này luôn đó, tại vì cuối năm mà, lễ hội liên miên luôn, rồi tất niên, rồi tiệc tùng các kiểu nữa, cho nên là mình cũng phải, ơ, gọi là, ráng, ừm, bóp mồm, bóp miệng lại bạn ha. Thì về cái mục tiêu cụ thể á, có lẽ là, ờ, mình sẽ chọn cái con số là 3 ký đó, từ giờ tới Tết thì nó có thể là khả thi đối với mình nè, thì mình đang là, ờ, 53 ký và mình hy vọng là có thể giảm xuống thành, à, 50 ký từ giờ tới Tết đó.
Ừm. Ừm. Rồi, mình thấy là 3 ký thì lếu mà từ giờ đến Tết là nó không phải là con số quá lớn đâu, nên là bạn thật sự là cố gắng lên. Với cả là có một cái thứ ơ, cái có một cái nữa là, ừm, bạn mình thấy rằng là bạn đang bạn đang có ý thức là mình mình luyện tập cái vấn đề đấy, nhưng mà làm sao cho nó thật là hợp lý, làm sao cho nó hài hòa, tức là kết hợp giữa nghỉ và tập, nghỉ và tập. Với cả là khi mà tập ấy thì mình cần tìm được cái niềm vui khi mà mình mình tập luyện ấy, thì nó sẽ rất là nó rất là ô kê nha. Tại vì thì khi mà mình mình thoải mái tinh thần, mình khỏe, tức là mình mình thoải mái khi mình tập ấy, có nghĩa là vui vẻ ấy thì mình mới có thể duy trì được nó, thay vì cái việc là mình cảm giác là mình gượng ép bản thân ấy. Tức là tất nhiên là mình vẫn có một cái mục tiêu đấy, mình vẫn có một cái, gọi là, cái lịch trình đấy, nhưng mà tập làm sao để cái cơ thể nó không bị stress, nó không quá là áp lực khi mà mình, kiểu là, tập liên tục như vậy, thì nó cũng tức là bạn bạn tìm được niềm vui khi tập. Nói chung là bạn mình thấy rằng bạn cũng nói rằng khi mà bạn tập bạn, gọi là, mồ hôi bạn đổ ra thì bạn cũng thấy rất là thoải mái, bạn cũng thấy rất là là là, ừm, khoan khoái và khỏe mạnh. Nhưng mà, ừm, nếu mà bạn duy trì được nó, ngày nào bạn cũng thấy nó thoải mái như vậy thì nó sẽ đỡ hơn là cái việc là hôm nay bạn tập bạn thấy vui, nhưng ngày mai bạn tập, bạn lại thấy: "Ô! Nó đau quá, nó nó mệt quá, nó áp lực quá!" Thì đó, nói chung là làm sao để thật sự là cân bằng được cái việc mà mình, bản thân mình thấy nó nó không bị quá áp lực, biết là nó trong khuôn khổ nhưng mà không nó không bị quá áp lực, đúng không?
Ừm, là gì vậy bạn? Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, mình hiểu nè. Kiểu như là mình cũng, ơ, suy nghĩ tích cực ra và, gọi là, không có quá là áp lực tinh thần lên bản thân để mà bản thân dễ bị nản, đúng hông bạn? Là sẽ không có duy trì được lâu, thì mình, à, gọi là, tìm được cái niềm vui trong tập luyện đó, để mà, ờ, có thể là duy trì cái việc tập luyện này lâu dài, giống như là, ừm, dần dần là biến cái việc tập luyện thể dục thành cái, a, sở thích vậy đó. Thì khi mà đã trở thành sở thích rồi thì cũng sẽ không có cảm thấy là, ờ, mệt mỏi hay là chán ghét phải tập luyện nữa, từ đó là có thể duy trì được cái việc, ừm, tập thể dục đều đặn nè.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, tại vì khi mà bạn thật sự là yêu thích nó ấy, thì nó sẽ là một cái động lực cực kỳ lớn, nó bổ sung cho bạn, kiểu là, động lực liên tục để bạn có thể là duy gì được cái thói quen tập thể dục đấy. Thì nó sẽ nó sẽ tốt hơn rất nhiều, nó nó sẽ không chỉ dừng lại ở cái việc là, như kiểu là, mình muốn giảm 3 cân từ giờ đến Tết, mà có thể là cái cái việc mà mình duy trì cái việc tập luyện này nó có thể là kéo dài xa hơn, đúng không? Nó là đường dài mà. Chứ không phải là nó nó chỉ là, kiểu là, khoảng mấy tháng trời xong sau đấy mình lại l lại buông bỏ, đúng không? Thì nó cũng rất sẽ khác, và thật sự là, ờ, mình nghĩ rằng có thể là bạn có thể kết hợp những cái chế độ dinh dưỡng làm sao để s có cho cơ thể, kiểu, lúc nào cũng, gọi là, tràn đầy lăng lượng. Thay vì cái việc là, như kiểu là, bạn tập luyện và bạn nhịn ăn nè, thì nó rất là mệt và nó nó cũng, gọi là, không để đảm bảo được cái sức khỏe nữa đúng rồi, thế nên là làm sao để mà, gọi là, cân bằng mọi thứ. Nói chung là một cái lịch tập nó hợp lý nè, một cái thời gian biểu nó nó phù hợp với cái giờ giấc của mình nè, với cả là một cái làm sao cái chế độ sinh hoạt này, chế độ ăn uống này, nó đầy đủ dinh dưỡng để mình có thể là có duy trì được một cái lăng lượng ổn định, để mình có thể là tập và kéo dài cái cái thói quen tập thể dục này ha.
Ừm, đi đường dài luôn bạn ha. Chính xác, chính xác. Ừm, nó còn không vui nữa. Ừm. Ừm, chà! Ừm, mình hiểu ý bạn nè. Thì qua những cái trao đổi nãy giờ á, mình thấy là những cái, ơ, lời động viên cũng như là những cái chia sẻ, những cái mẹo mà bạn chỉ á, nó rất là hữu ích luôn và dễ áp dụng nè. Thì hy vọng là trong tương lai sau khi mà mình áp dụng những cái cách mà bạn chỉ rồi á, mình có thể dần dần tìm được cái niềm vui trong việc tập luyện nè, và từ đó có thể, a, duy trì cái việc, ừm, tập thể dục đều đặn bạn ha. Cảm ơn bạn một lần nữa vì cái buổi trò chuyện ngày hôm nay nha. Chào bạn nè, bái bai!
Ừm, chào bạn nha!